Oye, ¿me puedes contar qué es lo que te atrae de salir a la naturaleza y por qué?
Uy, hay mucho que contarte, demasiado. <chuckles> Estoy muy conectada con esa parte de mi vida, este, me encanta todo, me encanta, o sea, yo creo que, ¿sabes qué?, siento que cuando estoy en la naturaleza no siento, estoy segura, me desconecto del mundo, o sea, es algo de disfrutar el aire, los aromas, los colores. Es demasiado hermosa como para no verla, o sea, definitivamente cada que tengo la oportunidad, es demasiado impactante también, o sea, tiene su lado fuertísimo, o sea, definitivamente es un todo, o sea, es todo. Así, yo cuando voy ahí me pierdo así. Me encanta, fíjate que me gusta compartirlo, pero a veces me gusta ir sola, completamente sola porque como que puedo ser yo 100%, ¿no? Entonces, con los demás luego da penita, así como que expresarte tal cual eres.
A ver, dime. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Y sí, es el factor común. Ajá. Sí, claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Ah. Ajá. Eh, sí. Ajá. Pero Ajá, pero yo diría que que depende de la naturaleza, ¿no? Porque, bueno, a mí me daría miedo ir solo al bosque, porque al fin y al cabo, es naturaleza, pero yo solo ir, meterme al bosque, yo creo que no lo haría. Pero tú, ¿qué? Ajá, ¿qué qué tipo de naturaleza es a es la que visitas, o o? Porque, pues hay tipos, ¿no?
Ahí compartiría, estoy de acuerdo. <laughs> Ahí compartiría. Claro que sí. Mira, he ido a varios lugares, digo, está entre esos la playa, aquí donde estoy no hay una playa cerca. La playa sí es de compartir, ¿no? Porque a mí la verdad, el mar, guau, es hermoso, pero al mismo tiempo se me hace impresionante, o sea, el mar es una cosa, guau, yo lo veo y digo: "Qué magia", ¿no?, o sea, qué belleza. O sea, está tan perfecto, tan hermoso, pero ay, no, cuando se ponen las olas bravas, porque me ha tocado, da miedo, o sea, es el rugir, ahí digo: "Ay, no, siento que el corazón se me sale", fíjate.
Ajá. Ajá. Sí, sí, sí, sí es de compartir. Ir solo, es raro. Sí, sí, sí, sí, sí, da miedo a veces. Sí, sí, sí. <chuckles> Sí. Sí, hay cosas a alguna vez, seguramente, has puesto o o no sé, la el sonido de las olas para dormir. Yo creo que, en algún momento, todos lo han hecho, ¿no?
Sí. Sí, claro, pero cuando están relajadas. <laughs> Sí.
Sí, cuando están relajados. Sí, sí, sí, ¿y qué playas son las que te gustan más? ¿Qué playas has visitado?
Pues mira, eh, eh, no he viajado mucho, fíjate que no, pues digo: "Siempre hay un pretexto", dicen por ahí, ¿no? Pero, eh, cuando era más chiquilla, yo creo como unos entre los 14, 15 años, más o menos, papá nos llevó a Puerto Vallarta pero, eh, a él le gustaba manejar. Entonces, eh, tomamos una carretera, eso nunca se me va a olvidar, te lo prometo. Pasamos junto al mar, o sea, estábamos en mar abierto, no, no, el rugir de las olas, yo decía: "A ver a qué hora nos come el mar", ¿no? <laughs> Porque estábamos al laditito de la playa, era hermoso, pero impactante, era superimpactante, preciosas las playas, de verdad, pero embravecido el mar en ese momento que pasamos, pues ya ves ya ves que tienen diferentes cambios las mareas. E era muy hermoso, pero yo decía: "A ver a qué hora se acaba el tramo". Yo sentí que fue eterno pasar junto a esa playa, o sea, esa p playa a mar abierto. No, nunca lo voy a olvidar, de verdad. La creo que desde ahí le tengo más respeto al mar, de por sí ya le tenía respeto, pero dije: "Guau, es impresionante el sonido". Es como si hablara ese mar, o sea, era precioso, muy precioso
Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Ay, hermoso. Sí, sí, sí. Ajá. Ajá. Ah, es una cosa impresionante. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí, sí. Y memorable. Ajá. Qué padre. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí es sí.